Então, estava querendo conversar um pouco e até pedir umas dicas, se possível, porque, assim, ultimamente eu não tenho tempo não tenho tido tempo, nem recurso financeiro para fazer férias muito longas, assim, sabe Então eu tenho preferido fazer férias um pouquinho mais curtas só que às vezes, eu sinto que eu não estou aproveitando ao máximo, assim, elas, sabe. Então, queria saber se tem alguma dica ali para compartilhar, para que eu possa aproveitar ao máximo sempre que eu tirar essas férias curtas.
Certo. Sim. Claro, vamos lá. Adoro esse assunto também. <laughs> É, você você mora onde, assim? Que país?
Ah, que bom. <laughs> Então, atualmente estou morando na França.
Na França. E você sente, assim, que você porque, assim, pa eh, vamos pensar que a gente, como imigrante, né, sai do país e e vai morar em outro país. E a gente, lógico, né, num não tem como conhecer tudo, como ter visto tudo onde a gente mora, então as coisas acabam sendo novidades, eh, e aí eu não sei se se eu consigo me fazer entender nesse sentido, porque, às vezes, experiências super, eh, banais, né, do dia a dia e lugares que que, para um francês, por exemplo, é é é carne de vaca, sabe. Eh, para a gente para agente é um lugar diferente, é um lugar que que que traz, assim, eh, uma sensação de novo. E e você sente, assim, que você já explorou, eh, né com essa cabeça, com essa mentalidade, eh, os os lugares que você tem, mesmo que seja perto da sua casa, assim. Uma praça, um parque, eh, eu não sei se se você, eh eh, te tem acesso, assim, à praia, pelo menos, ou ou, eh, <clicks tongue> a a tempo curto, assim, de dirigir ou de pegar um transporte. Eu não sei como é que é.
Sim. Aham. Aham. Então, eh Nun nunca dá pra dizer se eu aproveitei 100% né. Mas, assim, eu, logo que eu cheguei, eu cheguei no mês de agosto, né. Então ainda estava ali no finalzinho do verão. Estava até bastante quente, inclusive. <chuckles> A cidade que eu cheguei aqui... Eh, e assim, a cidade, como é uma cidade bem universitária, ela estava meio vazia, assim, né. Estava tinha muitos restaurantes fechados, muitos lugares fechados, mas eu consegui aproveitar bastante no sentido de visitar, como você comentou, né. A cidade tem muitos museus e todos eles são de graça, né. Eles têm um forte aqui que é muito próximo de várias montanhas aqui, né. Então eu consegui visitar, já fazer uma uma trilha ali numa numa paisagem de uma montanha que é super super bonita, né. E eu já fiz algumas coisas e tem, assim, várias cidades que são próximas, que são muito bonitas. E o transporte aqui, pelo menos foi o que eu achei, né, ele não é tão caro assim, principalmente se você for de ônibus, sabe? Então é algo super acessível.
Certo. Tá. Quente? Certo. Tá. Certo. Ai que legal. Aham. Uhum. Sim. Tá. Certo. E e você já experimentou fazer isso? Po por exemplo, qual que é o tama o o período de férias que você tem? É quanto tempo, assim, pensando que você falou que você tem férias curtas, né? É 1 semana, são 3 dias, como é que é isso?
Então, a aqui me lembra até o Brasil porque tem bastante feriado. <laughs> E e eu tô até inclusive no recesso aqui, né, são duas semanas, mas desde agosto pra cá, eu percebi que tem várias semanas assim, teve acho que em setembro, teve outubro e teve novembro também, que teve de 2 a 3 dias e teve um uma semana, eu acho que em novembro, que foi a semana inteira, eh, de férias, sabe. Então, pelos que eles já já falaram assim, já é, os amigos comentam, né, eles realmente falam que é super comum ter, assim, 1 semana inteira de férias ou 3 dias de férias, então eu acho que seria mais ou menos assim.
Ah, boa. <chuckles> Tá. Aham. Cer <clears throat> Tá. É, porque às vezes se você porque assim, a gente também tende a planejar pra esse período, a é, tirar atraso, né, tipo: "Ai, eu preciso fazer alguma coisa em casa, uma arrumação", e né, e aí você acaba não não curtindo, né, aquilo como férias, é. Então eu acho que tem que rolar assim um certo planejamento do tipo: "Ah, então eu vou ter, é, 1 semaninha ou o é tr 3 dias", enfim. 1 dia desses 3 ou tipo 2 de 1 semana vai ser pra planejar, né, de fazer as coisas de casa e tirar atrasos de coisas que todo mundo fica, né, com trabalho acumulado. E pelo menos assim, eh, colocar um um alguns dias desse tempo realmente em modo férias, mas o cérebro, sabe. Do tipo, eu tô aqui, eh, descansando e eu vou sair de casa, eh, pra aproveitar o lugar aonde eu moro, mesmo que não vá pegar um ônibus pra uma cidade, eh eh, sair pra fazer um piquenique, eh, sentar numa praça. E não precisa nem ficar se preocupando de levar um um lanche de casa, às vezes compra alguma coisa na rua se der, se a grana tiver curta, então faz a coisa em casa que vai sair bem mais barato, sabe. Leva tipo uma thermos, alguma coisa pra beber e e te tentar às vezes se perder na cidade, é, andar, caminhar. Aí às vezes você acha assim a Europa é toda muito linda, né, você acha um prédio bonito, tira uma foto, eh, observa as pessoas. Você acha que que que isso te ajudaria, tipo, a relaxar a sua cabeça e pensar: "estou de férias", <chuckles> ou
É. Exato. Exato. Aham. É. Aham. Sim. É, então, exatamente. Eu acho que é bem interessante isso que você falou, né, porque eu costumava muito ser a pessoa que planejava cada minuto, cada hora da viagem, sabe. E a minha esposa, no geral, ela é super flexível, então por ela, tá tá tudo bem. "Ah, a gente planejou fazer tal coisa e esse local tá fechado, tá tudo bem, vamo pra outro lugar". E assim, eu acho que eu encontrei uma alegria dessa flexibilidade que nunca tinha acontecido antes comigo. Já eu tenho cenas memoráveis assim que hoje em dia, eu lembro muito que foi a um dia que a gente se perdeu no centro da cidade e acabou achando uma lojinha ou então um um restaurante super legal, sabe, que a gente lembra até hoje que como que foi, sabe. Então assim, é realmente interessante isso que você comentou e me fez lembrar isso.
Hã. Sim. Que bom. Ai que bom. Aham. Tá. É. Ai que legal. Certo. É é, você vê que, eh, tem muito mais a ver com o mindset com a sua mentalidade, do que com, eh, aquele planeja aquele planejamento louco ou ou estar num resort eh, tem muita gente que acha que para sentir como férias, tem que estar em um resort só levantando o dedinho, recebendo bebida, e recebendo comida e comer e se empanturrando, né. E e no fim, se você for pensar numas férias, assim, que você foi para um para um resort gastou fortunas e o caramba, você não vai ter essa essas memórias que você falou que teve aí com a sua esposa, de ter entrado numa lojinha, de ter se perdido, de, tipo, ter essa flexibilidade: "Ah, não está fe aberto. Tá bom, a gente está curtindo mesmo assim." E e eu acho que, eh eh, as férias ela têm mui ela tem muito mais men eh, a ver com a mentalidade, você colocar o seu cérebro em modo férias, do que com o dinheiro para gastar ou aquela programação maluca de ver tudo, aquela correria, não é? É, porque
É. Exato. Sim. Nossa, interessante isso. É, e eu achei interessante seu ponto de vista, assim, porque, no geral, né, e e isso eu diria até na minha cabeça também funcionava assim, sabe. Férias, eh, tá muito relacionado a a gastar dinheiro, né, a fazer coisas, eh, até caras, né, coisas que você geralmente não faz. Mas isso que você falou, né, eh, meio que desmistifica, né, essa questão, né. Eu acho que, o poder aproveitar até as atrações que são grátis, né, as as praças, as ruas, os prédios, realmente transforma, né, aquele período curto ali numa experiência diferente, né.
Sim. Aham. Aham. Sim. Sim. A experiência Sim, mas eu achei interessante o que você falou: "Ah, fazer coisas que você não faz." Eu acho que férias têm a ver com fazer coisas que você não faz, mas não relacionadas a dinheiro. Por exemplo, no seu dia a dia, estudando, trabalhando, você não tem esse tempo de sentar e e só curtir. Então, assim, é, fa isso é uma coisa que você pode fazer de férias, que você normalmente não faz por causa do tempo, da correria, das cobranças. Sentar com com calma, sem pressa, eh, numa grama e essa conexão também com a natureza. Só o fato de você, sabe, você tirar os sapatos e caminhar na grama, eh, descarregar um pouco, né. Isso é uma coisa que você não faz no dia a dia, mas que não te não te custa 1 euro. <chuckles> Não é, é. Hã.
Aham. Sim. Sim. É verdade. Olha, e uma coisa que você fez eu lembrar, é que, assim, eu acho que na minha cidade natal, quando eu estava ali trabalhando e tudo mais, eu acho que eu nunca sentei debaixo de uma árvore e ler um livro. Mas eu já fiz isso durante umas férias, por exemplo. <laughs>
Aham. Aí, ó. E então, e e e, assim, o o se você faz a sua cabeça entender que aquilo ali é, sim, um modo de aproveitar férias, e relaxar e se recarregar sem gastar aí um tostão. E e e a hora passa e você volta para casa mais leve, sabe. E s e outra coisa que que eu acho que, eh, fica muito associada a férias e que é muito mais estressante do que relaxante é a dívida que você volta das férias, porque aí não é? Porque aí você gastou os tubos para ir para um para um resort sei lá, e aí depois você volta e você fala: "Ah, aham, como eu vou pagar?" É, e aí você passa, é é 10 meses estressado com seus níveis de cortisol altíssimos, pensando como você vai pagar esse negócio, ah e e não tem como, você faz exageros. Você: "Ah, já estou aqui mesmo, vou comprar isso.", né. E e aí você fica associando as lembranças àquela àquela bugiganga que você comprou no lugar e sendo que as as esse esse esse passeio em que você se perdeu e aproveitou, esse esse esse relaxamento, é isso que te marca, né. É, lá na frente é, é.
Nossa, realmente. Aham, dividiu em 10 vezes. <laughs> E todo mês lembra, né? <chuckles> Sim. Aham. É verdade. Nossa, interessantíssimo esse papo, olha, porque a conclusão a que se chega é que
Sim.
as férias mais interessantes e mais profundas, assim, vão ser as férias que você consegue aproveitar ao máximo sem ter essa preocupação, eh, depois, né, que acaba, né. Seja com questão financeira, seja porque, ah, você se estressou, né, seja porque alguma coisa não deu certo, sabe. Eu acho que ter essa flexibilidade, até essas férias eh, poder, éh, conseguir aproveitar das coisas simples da vida, acho que realmente traz uma experiência melhor mesmo.
Sim. Sim. Sim. Exato. Sim, e e aproveitar aí que você está num lugar lindíssimo e pegar esse ônibus aí, que é barato ou gratuito, e curtir esse esse passeio em outro lugar também, ver coisa diferente, gente diferente do que né.
Com certeza, com certeza. Nossa, adorei a nossa conversa. Realmente, assim, foi uma reflexão, assim, que eu acho que mudou bastante minha concepção sobre essa de como aproveitar bem as férias, sabe. Muito obrigado mesmo pelas suas dicas, né, toda o seu o seu pensamento aí, tá bom. Muito obrigado mesmo.
Que bom. Sim. Ai, que bom. Ah, legal. E aproveita aí seus dias de folga e suas férias bem leves, bem soltinho. <chuckles> Você e sua esposa. <chuckles> Então, tá. Até a próxima.
Ah. Pode deixar, pode deixar. Até a próxima.
Tchau, tchau.